ああ、さすがに、あの、きっちりした企業とか大きい組織だと、うーん、と、そうゆうことはないと思いますけど。でも、例えば、個人経営のお店とかだったら、もう、あの、全然、その、定休日に入ってない日に、あの、平気で休んだりとか
ああ。 はい。 はい。 はい。 うん。 なんか貼り紙とか、貼ってあるんですか。今日はえ、勝手にしまってる？
あ。あ、もうしないです。 もう、勝手に閉まってます。
さすがやな。でもね、それはい。はいはい、どうぞどうぞ。いや、もう、すごい興味があります、それ。
あと、あはい。あ、すいません、どうぞ。 <laughs>
ああ、他は？はい。
ああ、あと、あの、休んだりとか、あと、平気で、もう、はや早く閉めちゃったりとか
うん。 閉めちゃう。説明もなく、前触れもなく。
説明も、もう全くなしです。
もう、いきなり、あ、もう、き今閉めるからみたいな感じですか？
もう、あの、その時で、その理由も大したことなくて。結局、なんか面倒くさくなったとか、気分が乗らないとか、あとあと、なん友達から遊びに誘われたからとか、全然そんな程度のレベルで理由で、あの、休んだり早めに閉めたりとかする
はい。 え、うそ、そんな へえ。 つ、こ個人商個人商店みたいなところは
う、そうですそうです。
そんな勝手なって、なりますよね、だけど。
我々からするとね、そうなんですけど。でも向こうの人たちって、結局そんなもんが普通らしいので、なんとも思ってないんですよ。
うんうん、うーん。 あのね、さっきおっしゃったみたいに、ま、じゃ、5時で待ち合わせしますとか言って、5:10に連絡が来て、「ごめん、今日行けない」ってなった時って、まあ、普通の人だったら、「じゃ、言ってよ、先に」ってなるじゃないですか。
うん。 はい。 はい。
例えば、それを、す向こうの方が他の方にされても、そこは怒らないんですか。「お、いいよ」みたいな。怒らないの？あ、じゃ、だからできるんだ。
怒らないと思います。 もう、うそれが普通の社会なんで。
あたし、その社会やだな、なんか。
いや、でもね、慣れちゃうと楽なんですよ。<laughs>
え？ああ。 ああ、そそうなんですか。え、でもね、さっき、まあ、10分、まあ、10分後ぐらいに、じゃ、「ごめん、今日行けないわ」って、これもありえないですけど、例えば、2時間、3時間おこれて遅れることもあるっておっしゃったじゃないですか
ん、はい。
その時って、待ってるんですか、人は。
え、うーん、と、私の場合ですけど、もう途中から、あの、奴らはそんなもんだ、ってゆうふうに思い出してからは、あの、もう遅刻してくるもんだっていう前提で動いてるんで。あの、もういくらでも、例えば時間潰す準備してたりとか、あと、そもそも、こっちだって約束決めてた時間の30分後に到着する腹づもりでいたとか
はい。うん。 はい。 あ、ああ、あ。もくああ。 はいはいはいはいはい。 <laughs> はいはいはいはいはいはい。
もう、あの、そんな感じでこっちもいるので。もう
ああ、そっちがそうなら、こっちもこうだみたいな。
そうですそうです。

ああああああああ。 じゃあ、もう、5時に待ち合わせって言われたら、それこそ、5時半から6時ぐらいの間に行けばいいでしょ、ぐらいの気持ちでいたほうがいいってことですか？
ん、そうゆうことですね、もう、そうなってます。<chuckles>
ええ！って、例えばね、これ、まあ、普通に友達とかだったら、ま、そうこともありますと。例えば、大切なデートとかあるじゃないですか、なんここは絶対外したくないみたいな。それでもありなんですかね？ああいうとこって。
はい。 はい。 はい。 うん、多分、それでも平気で、そういう遅刻はしてくると思います。
そで、悪気なく？
全く悪気ないです。
説明とかあるんですか？「ごめん」って「ちょっと急に、おばあちゃん病院に連れて行かんとあかんかったから、遅れた」とか、なし？
あ、まあ、すうん、軽く説明ぐらいはありますね。あの、おお、やっぱりその、なんかトラブルがあってとか、前の予定が予定通りに終わんなくてとか、あの、そういうことを、しゆう、せ軽く説明ぐぐらいはありますけども
はいはいはいはいはい。 はい。 はいはいはいはい。
でも、それも結局、我々の感覚からすると、その程度のことを事前に見通せただろうとか、それは、ああ、あの、そうふうに思うんですよ。
ああ。 <chuckles> 確かに。 ま、要領悪そうですよね、ってなるとね、なんか。うーん。
いや、あの人たち、あの、未来の計画を立てるのがほんとできないというか、そういう習慣がなくてあの、例えば、あ、5時に約束したら、5じゃあ、4時半には、前の用事終わらしてとか、あの、そういうふうに計画立てるっていうことはほんとにできないので
<laughs> はいはい。ほお、お。 そうですよね。うん。

もう国民性ですかね、これは。
もうちっちゃい頃からの習慣とか社会のあり方だと思いますね。
あ、うん、だからやっぱり、すそれが悪いっていうことになってないんでしょうね、きっとね。
そうですそうです。で、あ、まあちょっと、ん、うーんと近いものを、あの、別のことでちょっと感じたことがあって、それはあの、私とその東南アジア行って、バイレンタルバイクを借りてよく乗るんですけどね
うーん。うん。 あ、はい。 ええ。 はいはい。ええええ。
あの東南アジアって全然その、ううバイクだとすり抜けが、えへあの、普通なんですよ。車と車の間を、もうあの縫うようにして、あの隙間があったらもうすぐ入るっていうのは普通なんですけどね。あの東南アジアの人たちの、まあ、車側、くあの四輪車を運転してる側っていうのは、当然バイクはそういう動きをしてくるもんだっていう、ん、前提で運転してるんですよ。
ああ。 怖い。はい。あ、はい。 うん。 はいはい。 はいはい。 はい。 ああ、なるほど。うん。はい。え、うん。
でも、その一方で、日本ってそういうあのすり抜けが、あのあの、あまり推奨されてないし、いする人がほぼいないので
うん。 う危ないそうですね、うん。
あの、車の方もそういうことをししてこない前提で運転してるんですよね。
そうですね、そうですよね。うん、うんうん。
だからたまにしてくる、いいしてする人がいると、マナーが悪いとかっていう、や言ったりとか、危ないなってやっぱ思ったりするわけですけど、あの、ま、結局、うそれって、あの、良い悪いっていう問題ではなくて、社会がどっちを前提としてるかっていう話なんで
うん。 はいはい。 ん、はいはいはいはい。 うん。 そうですね。 確かに、そうですね。うん。
結局日本だって、そういうバイクがすり抜けをするものだっていう風になれば、みんながそれを前提として、あの、ううあの社会こう道路が回るので、うそれはそれで、あの、ん、潤滑に動くとは思うんですよ。
うん。 うんうん。 確かに。 そうですね。 そうですねそうですね。うーん。だから、あの、う文化の違いって、まあもちろん驚くこといっぱいあるんですけど、これ良し悪しではちょっとね、測れないんですよね。
うううーん。 うそうですね。
あ、うーん、もう、あの、違うことを前提として、も、こういうもんだっていうのをまずもう受け入れた上で、その、ね、いかないと、もう良い悪いっていうのを日本人の物差しでさ測っててもね。
はい。 はい。